No, se <chuckles> perché a volte a me vengono idee di fumetti, ma nei momenti più sbagliati della giornata. Mi sono appena svegliata, devo andare fuori, e l'idea mi viene: "Ma accidenti, adesso non posso mettermi a disegnarlo, vero?" <chuckles> E quindi piuttosto lo scrivo da qualche parte. Mh-mh. Esatto. Lo scrivo da q qualche parte e mi dico: "Magari un giorno poi lo disegnerò." mhmm, quando ritorno a casa magari non per forza è perché sarò stanca, però se avrò un blocco creativo dal punto di vista delle idee, non ho nessuna ispirazione, allora magari guardo nelle note. Così succede
Mh. Okay. <chuckles> Certo, e quindi lo provi? Mh-mh. Certo. Questo vabbè, questa cosa è molto utile.
Sì, sì, sì. Questa cosa succede anche nel nelle immagini. Se vedo nei social, su Instagram o magari su Pinterest qualche composizione o idea interessante, me la salvo. Fatti ho la galleria del tablet perché trasferisco quello che trovo sul telefono dal tablet e ed è pienissimo. <chuckles>
Mh. Mh-mh. <giggles> Certo, certo.
Ave <chuckles> a volte devo fare un po' di pulizie, sì, perché certe cose sono anche di anni fa, è normale che non tutte ne può
<giggles> E quindi e quindi, uhm, diciamo che i social network a te aiutano, diciamo, ad affrontare e il blocco creativo, cioè, non ti mandano ancora in più confusione perché magari sui social trovi tantissimi, ehm, metodi, ta tanti tanti stili diversi.
Sì, sì, ci sono stili differenti, ma, mhmm, questo dipende dalla persona. Mentre a me magari può spingere a provare i vari stili, perché magari a volte per uscire da un blocco creativo anche p p provare qualcosa di completamente differente dal tuo stile normale può aiutare, per qualcun altro invece può dire può un po' scoraggiarsi e magari compararsi agli altri. Succede anche a me, è normale per gli artisti dire, uhm: "Ah, ehm, non sono in grado di disegnare come quell'artista, allora significa che io non sono un buon artista." ma non è vero. Semplicemente sono
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Inve certo, ognuno ha il proprio metodo, il i propri gusti. Certo.
Eh, infatti. Mh-mh. Per quello a il sperimentare vari stili, vari colori, forme, uhm, proprio completamente anche in modo differente aiuta, è un altro suggerimento per combattere il blocco creativo. Ho sentito molte esperienze del genere.
Certo. E tu qua e tu diciamo, quando, ehm, arriva questo blocco creativo e e poi diciamo, trovi l'ispirazione o comunque sia riesci a sbloccarti facendo determinate attività, da quali sono i i passi che fai per ripartire? Cioè, da che cosa parti? Hai ti fai una scaletta, uhm, parti da uno schizzo, che che che come fai per sbloccarti proprio definitivamente?

Okay, quindi cioè ti ripercorri un po' quali sono state le tue tappe del passato e poi cerchi diciamo di, uhm, modificarle e adattarle ai gusti che sono adesso tuoi del presente. Quindi questa cosa è molto è molto utile per affrontare il blocco creativo, insomma. E, ehm, una un'altra domanda che ti volevo fare, ehm, quando cioè, quando sai di avere delle scadenze, più scadenze e quindi parliamo diciamo di un blocco creativo probabilmente da da stress, come ge come gestisci diciamo chi sta aspettando la tua consegna, cioè gli dici direttamente: "Guarda non non riesco perché sono ho troppe consegne," o cerchi comunque sia di un po' temporeggiare e dire: "Guarda, io ce la devo fare, quindi aspettami altri giorni e a e avrai quello che mi mi hai chiesto."
Sì. Esatto. Mh-mh. È vero. Ah, okay, okay. Allora, non credo di esser passata per una situazione del genere, ma se mi dovesse capitare probabilmente farei, uhm, nella seconda opzione che hai detto tu. Quindi cerche cercherei di temporeggiare un pochino. Perché, uhm, a me piace ovviamente rispettare le consegne e il non dover farlo mi fa sentire molto in colpa e non farlo completamente mi fa sentire ancora più in colpa. Quindi <chuckles> preferisco farlo e portarlo alla fine, anche se arriva un po' in ritardo, ma almeno voglio farlo di sicuro, almeno dal punto di vista delle commissioni. Perché se magari mi capitasse una com commissio una commissione, sì, uhm, sostanziosa per qualche giorno dopo e qualcuna più leggera i giorni successivi, allora giustamente farei prima la commissione più pesante, quella con la scadenza che arriva prima, e poi quello più leggero dopo. Ma anche
Okay. Mh-mh. Certo. <chuckles> <chuckles> Cert Certo. Mh-mh. Certo. Certo. Certo, quindi basta basta un una poca organizzazione, insomma, che si riesce a portare a termine tutto, ecco e
Esatto. È vero che si dice che gli artisti non sono molto organizzati, ma qualche volt ci deve essere un po' di organizzazione.
<chuckles> Bisogna bisogna esserlo, insomma, sì. E un ultima domanda che ti volevo fare: che cosa consiglieresti a una persona, a un artista, diciamo, come te, che, uhm, sta passando un periodo di blocco creativo, uhm, non ne necessariamente, cioè proprio in generale, non è riguardante stress o mancanza di ispirazione. Però delle cose che tu hai già vissuto, delle emozioni, dei consigli, delle azioni che possono comunque sia sbloccare questa questa situazione.
Sì, esatto.

Sì, esatto. Mi sa che in realtà è anche così come è nata la mia passione dell'arte, vedere un po' il viso davanti agli altri. Magari non facendo sempre regali, ma quei fumetti lo vedevo più spesso perché i fume i fumetti li fai per far battute, quelli cartooneschi, almeno. Differente dai a dal manga, o o il genere del simile. Esa
Ah. Certo, certo. Che sono più seri magari, più che raccontano proprio delle storie.
Mh-mh, io preferivo fare qualcosa di più f "fictional" tra virgolette, più divertente, quindi, anche silly e, mhmm, di non serio, e per quello mi piaceva vedere anche gli altri ridere, a quello che io pensavo, alle battute che mi venivano in me
Mh-mh. <chuckles> Vabbè, questa cosa è molto bella, un pensiero davvero bello, altruista, ecco.
Sì, esatto. Devo dire che a volte, a anche il dover o il voler vedere il riso il sì, uhm, la risata davanti agli altri è qualcosa che mi ha anche aiutato con il blocco creativo. Quindi anche varie motivazioni.
Ah, okay quindi magari quindi magari c'è stato anche, diciamo, un'espressione, una parola, un un gesto che veniva fatto, magari, dalle persone da te più vicine, che ti hanno fatto, diciamo, sbloccare.
Sì, di sicuro. Uhm, da piccolina, ho sempre avuto mia sorella che mi supportava dov in queste cose, mi aiutava, mi mi diceva, uhm, di andare avanti, anzi, mi congratulava anche per i disegni che facevo c anche se adesso, guardandoli indietro, mhmm, sono completamente sbagliati dal punto di vista anatomico, di colori così fluorescenti che non c'entrano uno con uno con l'altro, obbrobri, però il fatto che adesso riguardando indietro, e pensando che lei mi diceva di andare avanti, e che gli piacevano, e anzi addirittura faceva le voci, è un po' come se faceva il doppiaggio dei miei fumetti. <chuckles>
Mh-mh. Mh, certo. Eh, certo. Eh. <chuckles> Wow, belli quindi questa cosa, ti ha ti ha spinto ancora di più ad approfondire, tutte tutte l tutto il tuo lato artistico?
Era una cosa